Pero teka lang, ah, maiba tayo.
Mhm. Sige, sige.
Napansin mo yung kaklase natin kanina, si ano, kilala mo na yun. Yung oo, napansin mo ba 'yong kanina parang ano, eh, 'no? Parang medyo
Ah, 'yong bago? Mhm.
parang bully, eh, napansin ko. Pansin mo ba 'yon?
Ah, alam mo akala ko ako lang nakakapansin, parang gusto kong sabihin sa 'yo kanina habang nando'n tayo sa canteen. Kaya lang parang iniisip ko baka sabihin mo na napaka-judgemental ko. Akala ko kasi ako lang 'yong nakakahalata na gano'n siya.
O Oo. Bully, eh, 'no? Parang ano, eh, napansin ko kasi kanina, eh, parang, tawag dito, eh, kasi 'di ba meron tayong kaklase na parang ano, um, yung tahi-tahimik lang, 'di ba?
Kaya nga eh. Mm.